Se siente como, si estuvieras pasando una cortina de humo, como las que luego ponen en las fiestas, de que estás, este, no sé, en una boda, o este tipo de eventos, que ponen estas, ah, máquinas que echan humo. Creo que se siente similar. La única diferencia es que, pues, realmente tus Mm, sí, a humedad, quizá, pero creo que también se combinaba mucho con el ambiente, porque, pues, existía esta parte de que, hay muchos árboles, mucha vegetación. Al mismo tiempo, pues, escuchabas todos estos sonidos de la naturaleza, no sé, una ardilla que iba pisando hojas secas, am, los las aves cantando, em, no sé, como que que había muchas muchas cosas, que despertaban tus sentidos, y que a lo mejor te volvías un poquito más
Ajá. ¿Tiene aroma o algo? Ajá. La expectativa, ¿no? De de: "¿Qué hay atrás de esa cortina?
Ujú. Sí. Sí, justo. Y y pues la verdad es que nosotros en ese momento traíamos todos un silbato, para cualquier situación de este tipo, porque, por lo mismo de que la neblina era muy densa, era muy fácil, quizá, como que dar una vuelta donde no, o o, quizá, pues, perder el sendero. Entonces, con el silbato lo que hacíamos era, pues, silbar si es que alguien se perdía, y, pues, ya íbamos todos en bola, este, o sea, o quizá desde la misma área de acampado regresarle como que este sonido para que él se pudiera orientar.
Sí, claro. ¿Y tú que ibas e iban, en como, cada uno en escalerita, en fila, se agarraban con una cuerda, o iban así, como cada quien a su paso? ¿Cómo era esta? Ahora sí que, ¿cómo se iban desplazando?
No, en esa edad, pues, éramos bastante rebeldes, y nos sentíamos que quizá todo lo podíamos, y nos íbamos en bola, y quizás, hasta jugando carreritas, pero, eh, por fortuna nunca sucedió como que nada
<laughs> Ah, ya, ¿no te estrellaste en algún árbol por ahí, <laughs> por lo oscuro. <laughs>
No, un amigo sí, de hecho, ahorita que lo mencionas, tengo una <chuckles> un recuerdo de un amigo, que que, justamente, por estar jugando eso, y de noche, eh, se estrelló con un cactus, si no recuerdo mal.
Guau. <sucks teeth> Ah, cielo. <laughs>
Sí, sa se se, ahora sí que se espinó completamente, y pues, fue toda una noche de estarlo ayudando a sacar espina por espina, y y no, no, no, no. <chuckles> Y de situaciones así nos pasaron bastante a todos.
Ay. No, me imagino, mm, yo creo, bueno, por lo que me estás son historias totalmente diferentes, ¿no? La primera historia en en esta aventura al aire libre, ¿qué te dejó? o, ¿qué en qué te marcó?
Sí. No.